जी देखिए अ, मेरे साथ 1 समस्या है, और ये समस्या ना बहुत ही, अ, दिन दिनों से जुड़ी है दिनों नहीं, दरअसल सालों से जुड़ी है मेरे साथ। कि मुझे कहीं भी जाना होता है, खास कर के जब अकेले जाना होता है। तो मैं हमेशा एक अ, गहन मंथन में डूब जाता हूँ, सोचने लगता हूँ बहुत ही ज़्यादा, कि कैसे जाऊँगा मैं अकेले, क्या होगा वहाँ, कैसे मैं रहूँगा, सब कुछ कैसे रहना होगा? अभी देखिए ये सब लेकर ना, मैं काफ़ी चिंतित हो जाता हूँ, और कई बार तो, मैं जा भी नहीं पाता हूँ, ऐसा भी हुआ है कि मैंने प्लान बना ली, सब कुछ कर लिया। लेकिन मैं गया भी नहीं, तो इतना मैं चिंता में डूब जाता हूँ। समझ में नहीं आ रहा है, कि ऐसा क्यों होता है मेरे साथ? यात्रा की ही बात नहीं है, यहाँ कोई अ, अक कुछ इवेंट्स हो गए या कुछ भी हो गए, तो मैं बहुत ही ज़्यादा सोचने लगता हूँ, उसके बारे में। चीज़ों को पहले से ही अ, वहाँ कैसा हो जाएगा? वैसा हो जाएगा? ऐसा करके बहुत चीज़ें आने लगती है मन में। तो इससे ना मैं बहुत ही परेशान हूँ, इससे बहुत चीज़ें मैं कर नहीं पाता हूँ, जो करना चाहता हूँ, कहीं जाना चाहता हूँ, वो नहीं जा पाता हूँ। हमेशा सोचता हूँ कि अकेले अ, ज़रूरी नहीं है, जब सब सब साथ में रहें तभी करना। तो ये सब स मैं सोच के अकेले कुछ नहीं कर पाता हूँ जब, तो ये सब मेरे साथ हो जाती है। तो देखिए, अभी हाल ही में मैं घूमने जाने वाला था, लेकिन मैं इतना वो हो गया ना इतना सोचने लगा यार अकेले कैसे जाओगे कहाँ पाओ घूमोगे, ये क्या कैसे होगा, वो कैसे होगा, तो ये सब चिंताएँ आने लगीं मन में, मैं सिनेरियोज़ बनाने लगा, खुद अपने दिमाग में ही। तो इसको लेकर चिंतित होकर मैंने वो प्लान ही कैंसल कर दिया, कि अब जाऊँगा तो दोस्तों के साथ ही जाऊँगा। अब देखिए दोस्त च कभी बोलते हैं हाँ, कभी ना, तो उनके पे ब भरोसा भी नहीं रहता। तो इस वजह से मैं कहीं जा नहीं पाता हूँ, और ऐसा नहीं है कि बस घूमने-फिरने ही कोई ज़रूरी चीज़ें भी होती हैं। उसके लिए अगर जाना है तो वो ज़रूरी चीज़ें भी कई बारी छूट जाती हैं। हालाँकि मैं जाता हूँ, फिर भी कई बारी छूट जाती है, लेकिन मन में मेरे तनाव रहता है, एक भय-सा बना रहता है कि ऐसी चीज़ें हो जाएँगी, वो हो जाएँगी, समझ में नहीं आ रहा है क्या समस्या चल रही है मेरे साथ? जी।
उहुँ। उहुँ। उहुँ। जी, जी तो मैं कहीं न कहीं आपकी परेशानी समझ पा रहा हूँ। मेरे आपसे कुछ प्रश्न हैं। अ, अगर आप उनका उत्तर देते हैं तो मैं कहीं न कहीं आपकी परेशानी जो है अच्छे से समझ पाऊँगा और फिर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि आपको एक अच्छा समाधान दूँ। तो अभी जो आप य अ, यात्रा अ, जो करने वाले हैं या फिर अगर आप आम तौर पर यात्रा करते हैं। तो अ, कितने दिनों की होती है कि अ, वैसे तो अगर आप पहले आपने यात्राएँ की होगी तो अ, अवश्य जो है वो सारी यात्रा स वो सेम दिनों की नहीं होगी कि आप 4-5 दिन के लिए जाओगे। लेकिन एक ज़्यादातर होता है ना कि हमने कुछ सोचा होता मन में कि हर अ, 2 महीने या 4 महीने या 6 महीने बाद हम कहीं घूमने जाएँगे और उसके लिए हमें तकरीबन पर्याप्त समय ही निकल पाता है कि मान लीजिए कि आप आप बोल रहे हो कि 3-4 महीने बाद आप 4-5 दिन के लिए कहीं न कहीं चले जाते हैं। ऐसा कुछ है या फिर अगर आपकी कोई यात्रा आ रही है या कहीं जाने वाले हो अभी या फिर वो कितने दिन की है?
बिल्कुल। बिल्कुल देखिए अ, यात्रा का कोई सच बताऊँ तो मैं तो ऐसी योजनाएँ नहीं बनाता हूँ। अ, यात्रा मेरी ये है कि मुझे अ, कभी मैं बाहर नौकरी करता हूँ तो मुझे घर आना-जाना रहता है और कभी-कभी देखिए योजना हम बनाते हैं कि अ, मैं घूमने जाऊँ। तो दोस्तों से पूछता हूँ तो वो मान जाते हैं कभी मना कर देते हैं। तो मन करता है मैं अकेले ही निकल जाऊँ। <clicks tongue> और देखिए जब मैं घर आता-जाता हूँ न तो उसको लेकर भी सोचते रहता हूँ। कोई नई जगह जाता हूँ अगर नए जगह जॉब लग जाता तो उसको लेकर यात्रा करने में बहुत ही घबराहट होते रहती कि अ, वहाँ जाऊँगा तो क्या होगा? फिर ऐसे ट्रेन में बैठूँगा या फ़्लाइट से जाऊँ कैसे जाऊँ? अ, यहाँ पे कैसे लोग होंगे? अकेले करना सफ़र करना थोड़ा मुश्किल लगता है मुझे। तो इसको लेकर मैं चिंतित हो जाता हूँ। अभी देखिए अ, हम लोगों ने प्लान बनाया था कि हम लोग उत्तराखंड जाएँगे। लेकिन अभी दोस्तों ने प्लान ही कैंसल कर दिया। तो अब क्या होगी न कि अब मुझे मेरा मेरा बड़ा मन है जाने का और देखिए कहीं न कहीं मैं भी अब नहीं जा रहा हूँ वहाँ क्योंकि देखिए मुझे चिंता होने लगी कि अकेले मैं कहाँ-कहाँ भटकूँगा? कहाँ जाऊँगा? ना रहने का है। अ, पता नहीं वो पहाड़ी इलाका है, वहाँ पे कैसे लोग होंगे? ये सब फ़ालतू की चीज़ें दिमाग में चलती रहती हैं। तो ये अ, जो विचार आते रहते हैं ना वो विचार का कोई मतलब ही नहीं होता। ऐसी बातें समझ में आती हैं मुझे कि मतलब ही नहीं है तो क्यों आ रही है भई? तो ऐसे सिनेरियोज़ बनते रहते हैं। क्या पता क्या ऐसी चीज़ें हो गई हैं मेरे साथ कि इसके चक्कर में मैं टाल भी देता हूँ औ कई बार ज़रूरी चीज़ें होती हैं जैसे कि मुझे अभी पुणे में एक जॉब लगी थी।
हुँ। उहुँ। हाँ, हाँ। हुँ, हुँ।
तो, अब देखिए मन में कहीं न कहीं अ, मैं ऐसी जगह रहता हूँ, वहाँ से बहुत दूर पड़ती है पुणे। तो वहाँ पे मन में मेरे बहुत ही तनाव आने लगे, इतने दूर रहोगे, ये होगा, वो होगा, कैसे जाओगे अकेले? तो ये सब कुल चिंतित होकर मैं वहाँ कैंसल ही कर दिया मैंने। फिर मैंने अपने घर के ही पास थोड़े दूर में ही, वहाँ पे मैंने अ, जॉब कर रहा हूँ, तो इसको लेकर देखिए कहीं न कहीं मैं डर रहता है, मन में कि दूर न चले जाऊँ? कैसे होगी? तो यह मानसिक जो समस्या है ना, कहीं न कहीं होती ही रहती है मेरे साथ, जी।
हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। जी, जी मैं जो है कहीं न कहीं आपकी अ, परेशानी समझ पा रहा हूँ। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, कि जैसे आपने बोला कि ये मानसिक समस्या जो रहती है, अगर आपके दोस्तों ने मना कर दिया, तो फिर आप जो है, कहीं न कहीं अपना प्लान भी कैंसल कर देते हैं। तो मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो अ, तनाव है, मानसिक तनाव आपको रहता है, क्या ये जब आप दोस्तों के साथ जाते हैं तब भी रहता है?
हाँ। नहीं, नहीं, देखिए, दोस्तों के साथ रहता हूँ, तो मैं बिल्कुल बेफिक्र रहता हूँ। तब मुझे ये तनाव कहीं न कहीं नहीं होती है। और मैं एकदम हालाँकि मेरे अगर छोटे भाई-वाई होते हैं, अगर मैं उनके साथ जाता हूँ, तो उनकी ज़िम्मेवारियाँ रहती है थोड़ी, तो तनाव रहता है, मैं उनको डाँट भी देता हूँ, यार उधर मत जाओ ये है, वो है, तो ऐसे करके अ, जाता हूँ तो थोड़ा रहता है, चिंता रहता है, थोड़ा उनका। लेकिन दोस्तों के साथ मैं खुलकर जाता हूँ ,एकदम ऐसा नहीं कि अ, सोचता हूँ मैं ज़्यादा, मैं चला जाता हूँ। दोस्तों के साथ तो कई बार ऐसा हुआ है, कि अभी बात कर रहा हूँ, जैसे मान लो आप दोस्त से बात करते-करते मैं हमारा प्लान बन जाता है, रेडी और चल देते हैं उसी टाइम निकल के। तो ऐसे बेफिक्र हो के हम लोग निकल जाते हैं ना, टिकट का पता रहता है ना कुछ भी, फिर भी चले जाते हैं कैसे भी, और घूम फिर के आ जाते हैं। तो दोस्तों के साथ तो ऐसा है। लेकिन देखिए जब समस्या तब होती है, जब हम अकेले होते हैं। अकेले ख़ासकर के अकेले जब होते हैं तब जाके कहीं न कहीं ऐसी समस्याएँ आने लगती है, मन में बुरे-बुरे विचार आने लगते हैं, बुरे-बुरे अ सिनेरियोस बनने लगते हैं। तो पता नहीं ये कैसी समस्या है, मेरे को तो समझ में नहीं आ रही है। अ, हो सकता है पता नहीं, जी।
हुँ। ऊँहुँ। हुँ, हुँ। जी, जी। मैं समझ पा रहा हूँ आपकी परेशानी। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जैसे आपने बोला कि मन में बुरे-बुरे अ, जो है ख़्याल आते हैं अह आते हैं या फ़िर ये जो सिनेरियोस बनते हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि सिनेरियोस में से, इन ख़्यालों में से आपको सबसे ज़्यादा जो तनाव है, वो कौन-सी चीज़ देती है? क्या जैसे मान लीजिए कि आपको ये लगता है कि वहाँ जा के आप वह कैसे अ, रहेंगे? जो आपको जो नए लोग हैं, वो कैसे होंगे? या फ़िर आपको कहीं अपनी सुरक्षा का डर लगता है, क्या चीज़ है जो आपको ज़्यादा तनाव देती है?
जी। देखिए अ, चीज़ें तो बहुत-सी सारी हैं। बताऊँ तो देखिए मेरे थोड़ी हेल्थ कंडीशन भी ठीक नहीं रहती। तो देखिए उसका भी थोड़ा मन में चिंता रहता है मेरे की मेरी स्वास्थ्य थोड़ी बढ़िया नहीं है। अकेले जाऊँगा दूर इतने, <smacks lips> तो साथ कोई रहेगा नहीं और देखिए हर राज्य में अलग-अलग लोग होते हैं, उनका अलग बोलचाल होता है, तो कई जगहों पर ऐसी अ, भावनाएँ भी देखी गई, लोग के साथ अच्छे बिहेव भी नहीं करते हैं। तो वो सब ऐसा मैं स सोचता नहीं हूँ, लेकिन ऐसी अ, यूट्यूब वग़ैरह पे आती है रील्स वग़ैरह शॉर्ट्स वग़ैरह में आती रहती हैं चीज़ें। तो ये सब देखकर भी कहीं न कहीं चीज़ें चलते रहती हैं मन में। ऐसा मैं जानता हूँ, ऐसा नहीं होगा कुछ, फ़िर भी चलते रहती हैं। फ़िर देखिए रहन-सहन का रहता है कि कैसे रहूँगा? खाना-पीना कैसा होगा? क्योंकि देखिए सबका अलग अ, खाने-पीने का थोड़ा ढंग है, तो खाना भी अलग होता है। हर स्टेट में जाइए आप तो, तो उसको लेकर भी कि खाना पसंद नहीं आएगा, बीमार हो जाऊँगा। तो ये सब चीज़ें कहीं न कहीं चलते रहती है और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
और बताऊँ तो स्वास्थ्य तो बताया ही मैंने। और भी जैसी चीज़ें हैं कि अकेले रहना पता नहीं लोग कैसे होंगे? लोगों के बारे में सोचता हूँ कि अ, जब ऐसी रील्स देखता हूँ तो ऐसे लोग भी देखते हैं देखता हूँ और देखिए कहीं न कहीं थोड़ा भाषा को भी लेकर की मेरी तो ऐसी भाषा है उनकी ऐसी भाषा होगी। तो इस बार इस बात का चिंता रहता है और देखिए कहीं न कहीं, कई बार अ, बचपन में ही माता-पिता ख़याल डाल देते हैं मन में कि अ, ऐसे करना यात्रा ज़्यादा लोग उससे नहीं मिलना ये नहीं करना ऐसे लोग होते हैं, वैसे लोग होते हैं। तो ये सब चिंता बचपन में ही डाल दिया जाता है ना, तो उन मुझे लगता है कहीं न कहीं उनका बहुत ही बड़ा हाथ होता है कि हमारा मानसिकता ऐसे बदल देते हैं। तो नहीं चाहते हुए ऐसे विचार कहीं न कहीं आने लगते हैं। जी।
हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ जी। जी, जी, जी मैं आपकी परेशानी मैं समझ पा रहा हूँ। ये काफ़ी स्वाभाविक चीज़ है, जहाँ हम कहीं भी जो है अ अ, जो है नई अ, त जगह पे कहीं अ, नई यात्रा पे जाते हैं नई ज़गह पे जाते हैं, तो वहाँ पे कहीं न कहीं हमें तनाव रहता ही है। आपने बिल्कुल सही बात बोली है कि ख़ाना कैसा होगा लोग कैसे होंगे? इन चीज़ों को लेके, कहीं न कहीं, जो है तनाव रहता है। या फ़िर कभी-कभी ऐसा होता है कि मैं अ, क्या तैयारी करूँ? अ, है ना? ख़ाने के लिए मुझे क्या-क्या चीज़ें चाहिए होंगी। ऐसी जो बातें हैं ये अ, मुझे लगता है काफ़ी अ, स्वाभाविक है। ये आप चिंता मत कीजिए।
जी।
मैं आपको सबसे पहले तो अ, ये बोलना चाहूँगा जैसे आपने बोला है कि आपकी जो है आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है और अकेले जाने में आपको जो है कहीं न कहीं अ, ज़्यादा तनाव होता है डर-सा रहता है। तो मैं आपको बोलूँगा कि जब तक अ आपका अ अकेले जाना अनिवार्य न हो आप कोशिश करें कि आप अकेले ना जाएँ। आप जो है कहीं न कहीं अपने दोस्तों के साथ ही जाएँ कहीं भी अगर आप जाते हैं। अ, मान लीजिए अ, कोई घूमने के घूमने जाना है, तो घूमने जाने के लिए आपका अकेले जाना अनिवार्य नहीं है। जैसे अगर मान लीजिए कि आपकी कहीं नौकरी लगी है या फ़िर आप जैसे अपने दूसरे शहर में रहते हैं वहाँ से आप घर जाते हैं तो वो जो यात्रा होती है वो तो चलो आपको अकेले ही अ, कहीं न कहीं तय करनी होगी। उसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको हर बार साथ मिले किसी का। लेकिन अ, इसी के साथ-साथ अगर आप कहीं अ, घूमने का विचार बनाते हैं या फ़िर कहीं अ, किसी नई ज़गह पे जा के ज़गह को देखना चाहते हैं तो वहाँ पे मैं करूँ अ आपको यही कहूँगा कि आप कोशिश करें।
बिल्कुल। क्या?
ये जो है आप अपने अ, जो दोस्तों के साथ ही जाएँगे क्योंकि वही जैसे आपने बोला कि आपको तनाव रहता है, अकेले जाने का कहीं न कहीं डर रहता है। तो दोस्तों के साथ ऐसा होता है कि हमें एक तो तनाव नहीं होता है, जैसा आपने बताया था जब आप अपने दोस्तों के साथ जाते हैं तो आप कहीं न कहीं जो है
हाँ।
थोड़ा मज़े में रहते हैं। आपको किसी बात का तनाव नहीं होता है। जैसे आपने बताया कि जैसे दिल्ली के के छोटे भाई-बहन आपके साथ होते हैं तो आपको कहीं न कहीं जो थोड़ा बहुत तनाव उनका भी रहता है क्योंकि उनका हमें उनकी भी चिंता रहती ही है कहीं न कहीं। तो उसके साथ-साथ अगर अ अ, रही बात अ, तैयारी की अ, कि अगर आपको जाना है आपको कुछ ऐसी चीज़ें तनाव देती हैं कि अ, कि आपको नहीं पता कि वहाँ पे अ, आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी या फिर ऐसा कुछ? तो उसके लिए मैं आपको यही अ, सलाह देना चाहूँगा कि आपको कहीं न कहीं एक छोटी-मोटी सी चेक लिस्ट बना लें। अ, कहीं भी जा रहे हैं कि आपका कोई अ, सामान ना छूट जाए या फिर किस चीज़ की जो कहीं न कहीं आपको रास्ते में या फिर वहाँ पे ज़रूरत पड़ सकती है। आप उस बारे में सोचिए और रही बात जो है अगर आप कहीं नई जगह पे जाते हैं आपको लोगों का डर है कि लोग कैसे होंगे? खाना कैसे होगा? तो मुझे लगता है उस चीज़ के बारे में आप कहीं न कहीं जो है अ अ, इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं।
ठीक है।
कि आप इस जगह पे जा रहे हैं। क्योंकि बहुत और सारे जो लोग भी हैं जाते हैं आजकल हम सोशल मीडिया पे देखते हैं कि अ, जो ब्लॉगर्स होते हैं वो कहीं न कहीं उस जगह के बारे में, उन लोगों के बारे में, खाने के बारे में जो एक काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं पहले से ही अपलोड कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आप इन बातों का ध्यान रखें तो आपको अ, कहीं न कहीं थोड़ी बहुत मदद ज़रूर मिलेगी।
जी। बिल्कुल, बिल्कुल अ, मैं आपकी बातों को ध्यान से सुना तो आपने बहुत ही अ, अच्छी चीज़ें बताई हैं, मैं बिल्कुल इन बातों का ध्यान रखूँगा ख खास तौर पे। और आपका बहुत ही धन्यवाद इन सलाहों के लिए।
जी, धन्यवाद।